آه، الطفل دايمًا بتاع الابتدائي خصوصًا لمّا يكون بيتعلّم لُغة جديدة، بتلاقيه قلقان أوي وهو آآ بيكتب. يعني أنا أفتكر مرّة زمان في بداية يعني شُغلي ال المهني آآ قابِلت طفل كان يعني للأسف، كان ما بيقدرش من كُتر خوفُه آآ إن هو يوصَل لحدّ الحمّام، فكان بيبِل هدومُه وهو قاعِد، من كُتر ما هو قلقان وخايف، آآ لأنه يغلط من م يعني
اهم. كويس، تمام. آه. أ ياه! ف ف في برضو الإملا؟
آه، كانت في الإملا.
ياه! ده موضوع كبير أوي كان معاه. يعني المواد التانية ما كانش بيبقى عنده مشاكل، هو في الإملا بيحصَل له المشكلة دي بس؟
جدًا.